अ अभी अ, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक अ, पिछले मतलब तकरीबन 2 या 3 महीनों से मैं एक ऐसी अ, समस्या का सामना कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं बाहर रह रहा हूँ और काफ़ी अकेलापन मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। अ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जॉब करता हूँ, और अपने घर से काफ़ी दूर यहाँ पे रहता हूँ। और यहाँ पे समस्या मुझे ये हो रही है कि जॉब में जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है अ, कि क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग होते हैं एम्प्लॉईज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आ जाता हूँ, तो मैं अकेला रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। और कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा घर की याद भी आती है कि मैं वापस घर चला जाऊँ, अ, या फिर मुझे दोस्तों की याद आती है, परिवार के जो सदस्य हैं और उनसे मैं फ़ोन पे बात भी करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अकेलापन खालीपन सा लगातार महसूस होता रहता है और इसके लिए मैंने अ, कभी-कभी मैं जैसे घूमने चला गया या मैंने मोबाइल में कुछ देख लिया अ, या फिर टीवी देख लिया तो ऐसी चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है। ये सब करने के बाद भी अ, जैसे अगले दिन फिर मुझे वैसा ही महसूस होता है कि अ, अकेलापन सा एक खालीपन सा महसूस होता रहता है कि अ, और मुझे फिर ऐसा मैं ये भी सोचता हूँ कि चलो जो नौकरी अभी मैं कर रहा हूँ उसको मैं छोड़ देता हूँ और फिर मैं वापस जो है अपने अ, घर रहने लग जाता हूँ लेकिन फिर अ, फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूँगा तो मेरा जो अ, भविष्य है या फिर नौकरी जो करियर है मेरा वो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पे आस-पास में कोई नौकरी मिलना भी मुश्किल है। तो अ, इसलिए मैं अभी काफ़ी असमंजस की स्थिति में हूँ कि मैं मतलब अभी मैं करूँ क्या? जैसे खालीपन को कैसे मैं फिर दूर करूँ? अ, क्या मैं ऐसे अ, चीज़ें मैं करूँ जिससे मुझे अ, इससे राहत मिले? जॉब जॉब का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये छोड़ ही नहीं सकता। तो अ, मैं आपसे ये बिल्कुल जानना चाहूँगा कि कैसे मैं इस स्थिति से बाहर निकलूँ?
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। अ, देखिए मैं आपकी समस्या को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहा हूँ और जिस तरह से आप बता रहे हैं अ, मुझे लगता है कि आप काफ़ी अ, दुविधा में हैं क्योंकि देखिए अकेलापन जो है वो एक्स अक्सर इंसान को खा जाता है। और देखिए मुझे इसका समाधान देने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुँचना होगा और इसके लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। अ, तो देखिए मुझे आप बता सकते हैं कि अ, ये जो आपका खालीपन है, ये कितने समय से आप महसूस कर रही हैं? और कैसा महसूस करते हैं आप उस खालीपन में, उस अकेलेपन में? अ, किस तरह के ख़्याल आते हैं आपको? थोड़ा विस्तार में बताइए।
जी। जी। जी, ज़रूर। जी। जी। मुझे अ, तकरीबन 4 महीने तो हो चुके हैं इसको, अ, हालाँकि जॉब करते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। शुरुआती में जैसे मैंने अ, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे साथ एक पार्टनर था। अ, लेकिन वो पार्टनर कहीं और चला गया है तो जब से वो पार्टनर गया मैं अकेला ही रह रहा हूँ। अ, तो तकरीबन 4 महीने मुझे हो चुके हैं। अ, मतलब मुझे अ अ, लास्ट के 3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि मैं मैंने तो ये सोचा कि मैं भी जॉब छोड़ के चला जाऊँ। और, तकरीबन मैंने देखा है कि मैंने अ, जब भी मैं अ, जॉब में रहता हूँ तो मैं ये सब चीज़ें भूल जाता हूँ। जैसे वहाँ पे काम करते रहते हैं और और भी दोस्त भी होते हैं अ, जैसे ही मैं घर पे आता हूँ तभी मुझे फिर अकेलापन सा जैसे कभी-कभी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो जैसे ही खाना खाने बैठता हूँ, तो मुझे एकदम से अकेलापन खालीपन महसूस होता है, कि मैं खाना खा रहा हूँ अकेले। या फिर अ, ऐसा भी होता है कि खाना बनाने को लेकर भी मुझे बहुत समस्या हो जाती है क्योंकि मैं अकेला ही रह रहा हूँ तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना होता है। और कभी-कभी मैं फिर खाना खाता ही नहीं हूँ। तो मतलब कुछ भी थोड़ा-बहुत मैंने नमकीन वगैरह ले आया और उसको खा के मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा अ, मतलब ये काफ़ी टाइम से तकरीबन 3 महीने से तो ऐसा ही चल रहा है जिस जिसकी वजह से मेरा जो है अ, जो स्वस्थ्य भी है वो लगातार खराब होता चला जा रहा है। और शारीरिक जैसे कमजोरी भी मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खान-पान पे बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ, जी।
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। ठीक है, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ। और मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अ, इस खालीपन की अ, या फिर इस अकेलेपन की जो आप महसूस कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आपकी जॉब है अ, या फिर कोई ऐसा अ, ऐसी कोई घटना है जो आपके साथ पिछले कुछ समय में व्यतीत हुई हो जिसकी वजह से आप ये अ, अकेलापन महसूस कर पा रहे हैं?
जी। जी। जी। अ, बिल्कुल अ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अ, पहले क्या होता था कि जैसे मैं पार्टनर था तो उसके साथ हम बात-चीत करते रहते थे। अ, मतलब उसमें पता नहीं चलता था खालीपन का। अभी जब से मैं अकेला रहने लगा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा है। और इसके साथ जब मैं घर से बात भी करता हूँ जैसे मैं अपने परिवार के सदस्यों से, माता-पिता से, बात भी करता हूँ लेकिन जैसे मैंने वीडियो कॉल भी कर ली, लेकिन वीडियो कॉल भी जैसे ही करी तब तक तो ठीक है लेकिन जैसे ही बंद कर देते हैं फिर मतलब वही खालीपन-सा ए एहसास उसका होने लग जाता है। तो अ, इसमें ऐसी ऐसी तो कोई नहीं है कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई है कि अ, जिस वजह से मुझे ये हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब से मैं अकेला रहने लगा हूँ, तब से मुझे अ, ये सारी समस्याएँ होने लगी हैं। क्योंकि अ, जैसे मुझे सारे काम फिर खुद ही करने पड़ते हैं और सारा जैसे अ, नॉर्मल जो हमारी बेसिक जो नीड्स होती हैं वो भी सारी मैं खुद ही उसमें करता हूँ। जैसे खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया या क्लीनिंग हो गया। क्योंकि घर से अ जो जॉब करने के बाद जब मैं आता हूँ ऑफिस से तो अ, मुझे काफ़ी मतलब जब मैं ये काम करता हूँ तब भी मुझे मुझे ये लगता है कि इस वजह से भी मुझे ये अ, महसूस होता है कि अ, क्योंकि काम करने के लिए फिर कोई नहीं है। स अ, कभी-कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे समस्या तभी होती है। जब मुझे कोई अ, हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बीमार हो गया तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता है अ, देखने वाला नहीं होता है। हालाँकि मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ घर पे, लेकिन तुरंत कोई आके देखने वाला नहीं होता है। कोई अ, खाने-पीने के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं होता है। तो तब से मेरी जो है अ, ये समस्या है ना जो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऐसी स्थिति को लेकर। जी।
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। ठीक है। अ, काफ़ी बेहतर तरीके से मैं आपकी ये समस्या को समझ पा रहा हूँ और कुछ 1-2 सवाल मेरे और बाकी है। अ, क्या मुझे बताएँगे कि अ, ज़्यादातर समय आप अकेले रहते हैं? और अगर हाँ, तो मुझे बताएँ कि फिर अ, उस समय में आप क्या करते हैं? कालिबन में जब अ, महसूस होता है तो फिर आप क्या करते हैं घर पर बात, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, या किस तरह की आप एक्टिविटीज में अ, थोड़ा-सा सु कोशिश करते हैं कि मैं ढल पाऊँ?
जी। जी। जी। जी अ, वैसे ज़्यादातर टाइम मैं जैसे सुबह तकरीबन 8 बजे के आस-पास मैं जॉब के लिए निकल जाता हूँ। और 9 बजे के आस-पा पौने 9 बजे के आस-पास में वहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाता हूँ तो 9 बजे से लेकर 5 से 6 बजे तक जॉब रहती है, ऑफिस का टाइम रहता है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम होता है वो मेरा अकेले का ही होता है मान के चलो उसमें पूरी रात भी है और शाम का टाइम भी है रात को तो वैसे हम सो जाते हैं लेकिन फिर भी अ, उसमें महसूस तो होता ही है अकेलापन। तो अ, इसमें मैंने ए, ये देखा है कि जो मेरा टाइम है वो ज़्यादातर शाम का टाइम होता है और जैसे तकरीबन रात के 11 तक के आस-पास का टाइम अ, होता है जो मेरे पास अ, होता है खाली रहता है मेरा, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे जब मुझे अकेलापन, खालीपन महसूस होता है तो मैं घर पे जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, माता-पिता उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, अ, लेकिन वो बात ज़्यादा देर नहीं होती है। जैसे मैंने 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, फिर मुझे थोड़ा-बहुत काम भी करना होता है। तो अ, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं भी वो लगातार भी कॉल पे नहीं जुड़े रह सकते ना तो 15-20 मिनट के आस-पास मैं अगर कॉल कर भी लेता हूँ उसके बाद फिर मेरी स्थिति वैसी हो जाती है। अ, कभी-कभी मैंने इसके लिए ये भी किया है कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ अ, वो उनको मैं बुला लेता हूँ, उनसे बातचीत करने के लिए। अ, थोड़ा-बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अभी मुझे अ अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है जब तक अ, कोई जो मेरा दूसरा दोस्त है वो हम बातचीत करते हैं या खाने-पीने का इकट्ठा कर लेते हैं, खाना हम इकट्ठे खा लेते हैं। तो उससे थोड़ी-थोड़ी राहत मुझे मिलती है। जी।
हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। अ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इस स समस्या को। अ, बस मैं आपसे अ, एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अ, कि अ, जो ये खालीपन है वो आपको अ, अंदर से अ, कैसा महसूस कराती है? आपको क्या लगता है कि आपको अ, क्या करना चाहिए? और एक और छोटा-सा सवाल इसके बाद यही है कि कितना समय हो गया है आपको घरवालों से अ, एक मिले हुए? कह सकते हैं ना कि कितना समय हो गया आप घर पे गए नहीं हो?
जी। हुँ। जी। अ, बिल्कुल। घर स पे वैसे तो मैं जाता रहता हूँ हर 2 महीने में 1 बार तो मैं चला जाता हूँ। अ, जैसे लेकिन वो जिस दिन जब छुट्टी होती है तभी मैं जाता हूँ। जैसे 3-4 दिन की अगर छुट्टी इकट्ठी है तो फिर मैं घर से अ, मिलने चला जाता हूँ। अभी मैं देखूँ तो मुझे तकरीबन 3 महीने तो हो ही चुके हैं मैं नहीं गया हूँ घर पे क्योंकि कोई ऐसी अ, बड़ी छुट्टी नहीं आई है कि जिसमें मैं जा सकूँ। जी।
हुँ। ठीक है। देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पाया हूँ। और आपने मुझे काफ़ी अच्छे से इसको द अ, समझने में और इसको समझाने में आपने काफ़ी अ, मदद की है, आपका धन्यवाद। और देखिए ऐसा है ना कि अ, इंसान अ, जब अपने अ, अकेलेपन से होता है ना तो वो समय जो है ना मुझे लगता है काफ़ी अ, बेहद अ, बुरा होता है अ, किसी भी इंसान के लिए। और इस इंसा इस दुनिया में ना इंसान कुछ भी कर ले परंतु देखिए अकेलेपन से अ, लड़ना और भिड़ना ना काफ़ी मल मुझे लगता है आसान नहीं है। और आप उस अकेलेपन से लड़ रही हैं, भीड़ रही हैं, आपकी हिम्मत है। आपको सराहना करता हूँ उस चीज़ के लिए। और देखिए ऐसा है अगर मैं इसके समाधान की तरफ जाऊँ तो आप इस चीज़ को ना एक सकारात्मक तौर पर लें, सबसे पहले। कि अ, जिंदगी में अ, जितने भी सफल आदमी हुए है उनको इस सफर से गुज़रना ही पड़ता है। क्योंकि ये सफर आपको एक कठोर अ, व्यवस्थाएँ देती है जिसकी वजह से आपका दिल कठोर बनता है जिसकी वजह से आप कठोर बनते हैं, जिसकी वजह से आप कामयाब बनते हैं। देखिए इसको स सबसे पहले सकारात्मक तौर पर लें। एक आपको ये सफल बना रही है, असफल नहीं। अ, दूसरा अगर मैं कहूँ कि अ, इसको आप ज़्यादा लगता है तो इसको कम करने के लिए आप घरवालों के साथ थोड़ा संपर्क ज़्यादा बनाए। जहाँ बात 15-20 मिनट की हो रही है, वहाँ पे कॉल के बाद आप उनको वीडियो कॉल कर लें अ, किसी भी समय। अ, दूसरा मैं क्या हो सकता हूँ काम के समय पर अगर आपको कॉल करने का टाइम नहीं लग रहा, आप बात नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल करके उनके सामने आप काम कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको ये लगेगा कि मेरा कोई अपना मेरे सामने है और मैं इनके साथ टच में हूँ, कॉन्टैक्ट में हूँ। है ना? अ, ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। और मैं अगर आपको बताऊँ कि देखिए ये जो अकेलापन है जिसकी वजह से अ, तनाव और टेंशन भी काफ़ी हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक अ, छोटा-सा बताऊँगा कि आप मेडिटेशन ज़रूर करना शुरू करें। सुबह जॉब जाने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन सुबह जॉब जाने से पहले करें और सुबह अ, शाम को आने के बाद 10 मिनट का फिर। बस देखिए ये 3 या 4 चीज़ें भी करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अ, और काफ़ी मुझे लगता है ना कि आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा कि आप इस अकेलेपन से अ, जल्द ही बाहर आ पाओ और चीज़ें जल्द ही अपने जीवन में बेहतर बना पाओ और एक अ, सफलतापूर्वक इंसान बन पाओ।
जी। जी। जी। जी। जी जी। जी हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, ज़रूर। जी। जी। जी। जी अ, धन्यवाद आपने काफ़ी अ, अच्छे सुझाव मुझे दिए हैं। और काफ़ी अच्छी सलाह भी दी है। मैं बिल्कुल जो है अ, कल से ही अ, जैसे अभी आपने मैडिटेशन के बारे में बताया तो मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगा। और अ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और एक चीज़ आपने और भी कही है कि जैसे वीडियो कॉल्स के थ्रू भी मैं अ, जो है अपने परिवार के सदस्यों से लगातार काम करते हुए भी जुड़े रह सकता हूँ। उससे भी मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी। जी। जी। आपका भी धन्यवाद। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा।
जी।